Eee, yani, boş oturmanın herkesi rahatlatacağını söyleyemem. Önce bu tabii zihni ve düşünceyi yönetiyor yönetebiliyor olmak lazım. Yoksa yani, o boş oturduğunuz süre yeni kaygılar için bir zemin hazırlıyorsa bunun hiçbir faydası yok. Bu işte meditasyonla alakalı biraz pratik lazım bunu sağlayabilmek için ama doğa yürüyüşü vs. bisiklet bu herkese, yani,d o oksijen <chuckles> bir kere. Doğada nefes alıyor olabilmek, doğayla birlikte olmak, ya bu bilimsel olarak da bir sürü bununla ilgili kanıt var. Herkese iyi geleceğini düşünüyorum ben.
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum, evet. Tabii ki, yani, şehrin gürültüsü özellikle şehirde ve kalabalık yerlerde yaşayan insanlar için hafta sonu, eee, bu tarz doğa yürüyüşleri, eee, gibi kaçamaklar aslında insanların stresini azaltıp, eee, aslında biraz dinlendirici etkisi, eee, olabilir. Kesinlikle katılıyorum ama dediğin gibi yalnız kalmak, eee, veya kendini dinlemenin, eee, sende olumlu etkileri olmuş ama bazı insanlar da aslında, eee, belki kendileriyle baş başa kaldıklarında kafalarında kuracakları senaryolar ya da, eee, düşünecekleri şeyler onları aslında olumsuz da etkileyebilir bazı açılardan. Evet.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Ya, benim birçok arkadaşım var. Eee, onlar, böyle, kafalarını dışarıda boşaltmayı tercih ediyorlar. Başka insanlarla kalabalıklarda yani, tam tersi. Eee, bu kişiden kişiye değişen bir pratik bence.
Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Aslında her insanın, eee, günün yoğunluğunu atmak için veya haftanın yoğunluğunu atmak iç atlatmak için farklı yolları olabilir. Eee, çok keyifli sohbetti bu arada, çok teşekkür ediyorum.
Aynen. Ben de öyle, benim için de öyleydi. Çok teşekkür ederim, çok güzel şeyler konuştuk. Benim de farkındalığım arttı, hoşça kal.
Hoşça kal. Evet, görüşmek üzere. <giggles> Evet, görüşürüz.

Ama, yani, ben istediğim kadar düşünmemeye çalışayım, geliyor sonuçta, görüntüler geliyor aklı "A" diyorum, "Yarın şunu yapmam lazım." bilmem ne. Ama orada takılı kalmamaya çalışıyorum. Ya, tavana dönmeye çalışıyorum, tavana devam etmeye çalışıyorum. O düşünceleri s yani, böyle, savıp çok içine girmeden o anda kalmaya çalışıyorum açıkçası. Anı sadece.
Hı hı. Hı hı. Anladım. I hı. Ya, bu aslında, eee, akşamları rahatlamak için, eee, kulağa çok güzel geliyor ama başka yaptığın yöntemler falan var mı? Yoksa sadece, hani, "Ben bu şekilde rahatlıyorum." deyip sadece boş oturmayı mı tercih ediyorsun. Ya da mesela günün yorgunluğundan sonra, ııı, rahatlamak için başka aktiviteler de, eee, yapıyor musun? İşte, az önce bahsettiğin gibi filmdir, dizidir, eee, böyle, eee, yaptığın şeyler var mı başka?
Hı hı. I hı. Şimdi Hı hı. Elbette. Hı hı.